Mah guarda, devo dire, le pizze, quando si comincia ad aggiungere troppi ingredienti, secondo me è mhmm, è difficile da gestire perché, comunque, il pezzo di pizza, quando lo prendi in mano, non è grandissimo, quindi avere una quantità di di 3, 4, 5 ing più ecco, più di 3 ingredienti comincia a essere davvero difficile assaporarla, proprio a livello, mhmm, diciamo, meccanico. Quindi, devo dire, lì diventa un po' fastidioso mangiare 'sta pizza perché è un po' troppo carica. Sì, sì, troppi sapori in bocca, quindi direi, ecco, mhmm, su quello cerco di mantenermi su massimo 3 ingredienti. Poi, questi 3 ingredienti possono avere, magari, degli dei sapori agrodolci, ecco, delle cose non tradizionali italiane, mhmm, ci può pure stare.
Sì, sì. Proprio di boccone, ecco, quindi, fare entrare certo. Mh-mh. E, magari, un esempio di una che proprio non ti è piaciuta, che, invece su cui puntavi, magari, un po' le tue aspettative, ma che si è rivelata, invece, un po' un fallimento? Se c'è. O se invece le pizze sono tutte buone? <chuckles>
Mah, guarda sì, sì. Beh, allora, devo dire, per fare una pizza cattiva, veramente, ti ci devi mettere d'impegno, eh.
E ti devi impegnare dici, okay. <chuckles>
Ti devi impegnare. È successo, diciamo, di mangiare delle pizze un po' deludenti, ti posso dire. Ehm, per esempio mh, dimmi, dimmi.
Okay. No, perché anche a no, vai, vai, scusami.
Ah! Ma mi interessa la tua domanda, vai pure.
No, perché, stavo pensando, magari, si quando si va al ristorante, che ci sono queste pizze sul menù che, appunto con questi grandi ingredientoni, che alzano molto le aspettative, poi, effettivamente, magari, ehm, rimpiangi un po' di non essere andato più sul classico. Almeno a me è ca a volte è capitata, magari, soprattutto, ehm, le pi le pizze col pesce che, diciamo, che sono a volte, magari, quelle un pochino più, ehm, particolari, ecco, che però non rispettano semp esatto. Anche perché ora c'è la p la cosa della pizza gourmet, diciamo, che
Esattamente. E anche costose. No. Ecco, l mhmm, la pizza gourmet, devo dire, io non la concepisco tanto, perché per me la pizza è è convivialità, è proprio il contrario del gourmet, no, la bella pizza a ruota di carro, no, che esce fuori dal dal bordo del piatto, mangiata in una pizzeria, anche con un decoro un po' essenziale, voglio dire, non deve essere chic, questo rumore, no, di fondo, questo odore della legna bruciata, anche il calore proprio del forno, fisicamente, è po' un po' tutto un continuo per me, non lo posso concepire come un'esperienza a diciamo, di una degustazione chic.
Okay, infatti. <chuckles> Mh-mh. Certo.